أنا يعني عندي مشكلة كده بقى لها فترة من سنين وحاسس إن المشكلة ديّة بقي خلاص يعني م مش قادر أحتملها أكتر من كده، ومحتاج آخد فيها نصيحة منك.
آآ احكِ لي قل لي، إن شاء الله أقدر أساعدك.
أنا الفكرة إن أنا عندي يعني دايمًا عندي قلق وخوف من فكرة أي تجمّع، أو إن أنا أبقى موجود وسط مجموعة، أو إن أنا أقدر أتفاعل مع زمايل بقى، يعني من أيام ما كنت في الجامعة، والموضوع ده دايمًا مخليني لوحدي.
إمم، تمام، أنا فهمتك أنا مقدّر طبعًا إحساسك آآ بإحساس الخوف، وإن أنت م يعني بتبقى م حاسس برهبة كده وأنت قاعد مع الناس و وقلقان أنا مقدّر طبعًا ده. طيب يعني أنت قلت لي أنت بتحس بيه إمتى؟ أنت بتحس بيه بتقول لي لما بتبقى قاعد في تجمعات في الشغل، والّا في الدراسة والّا في إيه؟
آآ هي الفكرة كلها إن الموضوع ده عندي من زمان، يعني أنا أصلًا ما باستناش بالص لإن أنا أوصل لمرحلة إن أنا أبقى وسط مجموعة، دايمًا م م يعني آآ باميل للعزلة و وإن أنا أبقى لوحدي، أو مع نفسي كده، آآ مش حُبًا في الهدوء ولا حُبًا في الوحدة، بالعكس ده أنا بقيت بتخنقني. بس هي الفكرة إن أنا باحس إن أنا دايمًا يعني مش قادر أكون في وسط مجموعة من الناس آه، آه، يعني أنا دلوقتي باشتغل يعني ب بقى لي تقريبًا سنتين وشوية محاسب في شركة تمام؟ بس برضو يعني طول الوقت حريص إن أنا يعني إيه، مش عايز أعرف آه، حد رغم إن أنا بالضبط، رغم إن أنا نفسي أعمل كده، بس دايمًا خايف آآ من فكرة تقبُّلهم ليّا، أو فكرة حد مثلًا يتنمر، أو فكرة حد يعني طول الوقت ميّال حتى وأنا في الجامعة كنت طول الوقت برضو شايف إن الأفضل إن أنا أكون لوحدي. لو دخلت وسط مجموعة، باحس إن أنا مش مش عارف أتعامل مش قادر.
إمم. خوف. آه. متوتر. إمم. تمام. ما بتحتكش بناس كتير. أنا فاهمك، آه. أنا فاهمك آه. صحيح، أنا يعني وصلني إحساسك، ومقدر ال يعني وحاسس بيك فعلًا إن أنت بتبقى آآ، يعني عندك اللي هو آآ م م متوتر وأنت قاعد مع مجموعة أو حاسس إن أنت مش مرتاح. طيب، أنا عايزك تحكي لي كده يعني، أنت في طفولتك ما كنتش بتلعب مع صحابك؟ ما كنتش بتلعب مع قرايبك، أهلك؟ كده، احكِ لي يعني، ما كانش في يعني الموضوع ده بقي كان معاك من وأنت وصغير، والّا لمّا كبرت؟
بالضبط. آآ، هو وأنا صغير يعني أنا مش متذكر حاجات كتير، بس هي الفكرة إن أنا وأنا صغير م والدي الله يرحمه، توفى من وهو تقريبًا من وأنا عندي تقريبًا يعني حوالي 7 سنين. كُنت لسه في أول، تاني سنة بالكتير في المدرسة. فَمن وقتها إحنا طبعًا يعني آآ، أنا ووالدتي لأن إحنا كُنا قاعدين في بيت والدي مع أخواته وكده، فإحنا أخدنا سكن خاص بينا، فمن وقتها أتعودت دايمًا إن أنا مع والدتي بس، أنا ما عنديش أخوات آآ، فطول الوقت وطبعًا هي دايمًا خايفة عليا بزيادة، ما بقاش ليها حد في الدنيا إلا أنا طبعًا و
الله يرحمه. آه. آه، فهو خل فالموضوع ده خلّاك إن أنت ما تحتكش بالناس ب بحكم إنها خايفة عليك.
إحنا اتعودنا يعني أنا وهي طول الوقت ما حدش فينا له غير التاني في الدنيا يعني، فَ اتعودت أنا كبرت على كده يعني، يعني إن إحنا ما كانش لينا اجتماعيات، ما كانش في حد آآ، يعني لأ، لأ.
إمم. زيارات، بتروح تزور ده تقعد مع ده شوية كده، ما كانش في الكلام ده.
آه، هي والدتي أصلًا بنت وحيدة برضو يعني ما لهاش أخوات ووالدي يعني أهله ما كانوش معانا أحسن حاجة، فيعني إحنا ما كناش حابين أصلًا تواصل، يعني التواصل معاهم كان مؤذي شوية، فمع الوقت ولما كبرت طبعًا الكلام ده معظمه كان وأنا صغير، فلما كبرت أنا كبرت على الوضع كده إن هي يعني أنا دنيتي آآ، مع والدتي والدراسة، وهي نفس الحكاية. فَما كانش عندي اجتماعيات فما اتعودتش على ده خالص من من وأنا صغير.
إمم. أنا فاهمك، آه، امم. طيب ال ال الموضوع اللي هو إن أنت يعني بت بتخاف من ال من التفاعل في المجموعة، هل ده أثّر على دراستك وشغلك يعني مثلًا نتايج شغلك، أو دراستك مش مش كويسة بسبب العزلة دي؟ والّا والّا يعني احكِ لي عنها كده.
والله هو يعني، ما كانش باحس بالمشكلة دي إلّا لو كان اتطلب مننا، يعني أنا فاكر لما كنا، آآ في الجامعة، لأ اللي هي فكرة بقى إن إحنا هنعمل بحث اللي هو امم، تَخرُّج يعني مشروع التَخرُّج. وده ده يعني أنا زي ما باقول لك أنا كنت طول الوقت
آه. ده بيتطلّب مجموعة تقريبًا.
بالضبط بالضبط أنا طول الوقت ميّال إن أنا م يعني ما حدّش يعني ب بيحاول معايا كتير، أو يمكن كان في حد بيحاول بس أنا يعني ما بادّيش فرصة، لإن أنا د باتوتر فاهم؟ ما اتعودتش في إن أنا ف ال ال دي كانت أكتر حاجة أنا فاكرها من اللي هو المشروع ال التَخرُّج ده، كنا المفروض حوالي 8 ويعني أنا هي مرتين اللي قعدت فيها معاهم، كنت قاعد أصلًا عايز القاعدة دي تخلص، كنت حاسس الناس كلها أ يعني فاهم؟ مركّزة معايا كده وده بيخلّيني اتوتر. و واحس إن أنا هاتشنّج وأنا قاعد، رغم إن ما حدّش كان مركّز معايا يعني أنا بعد كده، أنا ما اتكلمتش أصلًا.
فاهمك آه. إمم. بس ده إحساس داخلي جواك.
آآ أ يعني تقريبًا ب ب بيبقى غ يعني من القوة اللي يخلّيني ممكن أ أقوم وأمشي مرَّة واحدة. بس هي الفكرة كلَّها إن إن فعلًا أنا اكتشفت لمّا كُل مرة بافتكر فيها، أ أ إن ما حدِّش كان مركِّز معايا خالص، كله كان بيحاول يتكلِّم عن ال إيه، اللي هي ال الTopics بتاعة البحث، وكل واحد هيعمل إيه، و وأنا أصلًا يعني يعني أخدت ال ال المفروض اللي أنا الجزء اللي أنا هاعمله وخلاص على كده، فاهم؟
آه. مشروع. آمم. تمام. آه، فاهمك، آه. طيب أنت أنت جرَّبت تعمل حاجة؟
مرة تانية كده قبل النهاية.
يعني جربت تت يعني في أي حاجة جربتها عشان تتخ تتخطى المشكلة دي؟
يعني، أ هو أنا ما كنتش باحس إن ده مشكلة أوي، يعني إيه، اللي هو أنا باخلص شغ دراستي وارجع ل ل ل لوالدتي والبيت والكلام ده، تمام، بس من بعد من ساعة ما اشتغلت وأنا حاسس إن يعني، <tsk> دي كانت بداية إحساسي بإن دي في مشكلة، يعني فاهم، أنا المفروض اتخرَّجت، وباشتغل و و ولمّا إبتدت الشهور تعدّي، إبتديت ألاقي إن الشغل دايمًا في شِلَل، وفي أحزاب وفي مش عارف مين مع مين، أو مين ضد
تمام. آمم. تجمُّعات كده وأصحاب مع بعض يشربوا قهوة مع بعض، يقعدوا يتكلموا شوية مع بعض، فعلًا.
بالضبط، فحسِّيت إن أنا أنا يعني حسِّيت إن في حاجة مش يعني مش طبيعية، مش مضبوطة، يعني أنا قبل كده كنت باقول إن أنا عادي ما مش م مش لازم كُل الناس يبقى عندها أصحاب، مفيش مشكلة، وفي نفس الوقت أنا كويِّس في الدراسة و م آه مش يعني مش اللي هو يعني العبقري، بس كويِّس، عمري ما ما شِلت مواد ولا شِلت سنة ولا بالضبط. ولمّا اشتغلت، يعني اشتغلت من غير وسايِط ولا حاجة.
تمام، آه. ماشي حالك يعني. آه. ما اتعرَّفتش على حد طيّب في الشغل، يعني حاولت أنت ت إيه، تفرض على نفسك إن أنا أتعرَّف على حد في الشغل؟
لأ كفرد لأ، بس هو يعني أنا مثلًا ال ال المكتب بتاعنا فيه 2 زمايلي معايا، آآ، آآ يعني واحد و زميل، وزميلة، تمام؟ و وأنا من ساعة ما دخلت، أنا يعني دول أكتر 2 أنا باحس إن هم يعني طبيعيين كده، و و و ومش مُتصنّعين. يعني أنا كنت دايمًا بيبقي عندي إحساس إن في ناس كتير، باحس إن هي بتتصنّع كده، لإن أنا زي ما باقول لك، يعني باحس إن أنا يعني أ أ باراقب الناس، فباحس إن أنا يعني طول الوقت باخد بالي، من مين اللي بيحوّر، مين اللي بي فاهم؟ فال2 دول طبيعيين جدًا، وأ أ اكتشفت بعد كده، إن هم يعني إيه، في بينهم يعني زي آآ استلطاف، وإن هم يعني ييجم يعني بيحبّوا بعض وكده، تمام؟ كل ده أنا خدته بس أخدت بالي منّه مُجرّد المراقبة. بس أنا باحس إن هم دايمًا بيحاولوا يتكلّموا معايا، لإن إحنا ال3 في مكتب واحد، فاهم قصدي؟
آه. صحيح آه. إمم. إمم. تمام. تمام، آه فاهمك. طيب طيب يعني أهو، يعني أدِيك أهو يعني في ناس بتحب تتكلّم معاك، آآ ال ال المشكلة عندك يعني هي بس إن أنت عايز الزَّقة اللي في الأول دي، الزَّقة اللي في الأول دي بسبب حُكم طبعًا ال ال الحاجات الل اللي أنت ما كنتش بِتِحتَك مع الناس زمان، حُكم إن أنت كنت عايش مع والدتك، ومُنغلقين شوية عن المجتمع اللي بره. أنت أهو، أول ما دخلت المجتمع آآ، موظفين وكده، لأ ده في يعني، في ناس بتحبك، في ناس بتحب تتكلّم معاك. المشكلة بس إن أنت حاطط في دماغك، إن أنت يعني إيه، بقيت خايف. بس هي لمّا ما فيش حَد هيستلطفك أو ما فيش حَد هيعرف يتكلّم معاك، آآ، لو أنت مثلًا فظيع، لأ أنت كويس
و بالضبط. مش مدّي له فرصة قصدك يعني؟
آه، أنت ما أدّيتش لنفسك فرصة أصلًا إن أنت ت ت تكتشف ال الجانب الاجتماعي فيك. يعني أنت لمّا أهو اشتغلت في الشركة، وبتقول لي، إن إن أنت في ناس بتتكلّم معاك في الشركة عادي، وإن أنت بت ما هم يعني بيتكلّموا معاك عادي وطبيعيين، ومش مُتصنّعين، آه، يبقى المشكلة أصلًا هي هي فيك أنت بس الخوف، لكن أنت ك كشخص لأ، أنت تمام ما فيش أي حاجة. يعني أنا برضه عايزك إيه، في تقنيات كده برضه بتقلل القلق، زي إن أنت تاخد نفس كده عميق قبل ما تخُش ال ال ال ال الاجت المجموعة دي، آآ، آه، ال ال الهزار برضه، يعني الناس هتستلطفك بالهزار والضحك، ت ت تعلّق على حاجات دي كده. الحاجات دي كلّها آآ هتخلّي الناس فعلًا اللي حواليك ت تفتح قلبها ليك أكتر، ولا هتلاقيهم بيتفاعلوا معاك أكتر ولمّا يتفاعلوا معاك أكتر، ده هيدّيك ثقة أكتر.
بالضبط، آه. آه، آه. أنا دايمًا باعمل ده. هو آه، يعني أنا بس في حاجة برضه أنا ك يعني أكيد هاتأكّد كلامك ده، وبرضه أنا فكّرت فيها، بس ساعتها أقنعت نفسي لأ، ما أكيد يقصدوا حاجة تانية. أنا في مرّة كنت رايح م متأخّر، كانت عربيتي حصل فيها مشكلة على الطريق يعني ولغاية ما حَلّيتها، ورُحت الشغل. فرُحت الشغل متأخّر حوالي ساعة تقريبًا تمام، هو أنا يعني لمّا كنت واصل على المكتب، أ أ أ يعني كنت سامع اللي هم ال2 زمايلي يعني، و وبيتكلّموا، وب أ فهو بيسألها، هو لسّه ما جاش قالت له: "لأ." أ قالت ل أ فهي قالت له: "طب ما تكلّمه، وت شوف كده ده مش عادته يتأخّر، ده هو دايمًا مُنضبط في شغله." قال لها: "آه والله يا ستّي، يا ريت كل الناس زيّه." ده أنا سمعته، وأنا داخل المكتب. فوأنا داخل
آآ طب ده جميل جدًا الكلام اللي أنت بتقوله ده. ده معنى كده، إن أنت مهم بالنسبة لهم. إن هم يشكروا فيك ده أس يعني إن هم يشكروا آه.
أنا حسّيت كده، وخصوصًا إنه كان ماسك التليفون، وبيقول لي: "ده أنا كنت لسّه هاكلّمك." فأنا ما كنتش متعوّد على النوع ده من الاهتمام بصراحة، وحسّيتها لَفطَة لطيفة جدًا منّه.
لا، دي حاجة جميلة جدًا، إن هم يبقوا مُهتمّين، إن هُم يقولوا يا ريت الناس كلّها زيُّه، الحاجات دي كلّها طبعًا ده شيء جميل، ده شي ده دليل أصلًا إن أنت زي الفل أصلًا، ما فيش أي حاجة. إن أنت بس هي ف بس ال الثقة، لو خدت الثقة، ووسّعت دايرة علاقاتك أكتر، حاولت ت تتعرّف على ده، وتتعرّف على ده. ت ال الهزار برضه، عايزك ت نقطة إن أنت تهزّر مع الناس كتير ده هي هيخلّي الناس ت ت تستظرفك، وتحبك، وتتكلّم معاك. أنت ما ما ما فيش يعني المشكلة مش م مش مش كبيرة، لأ أنت بس هي ال الخطوة الأولى. أنت أهو، ده دليل كويس أوي، إن أنت ما فيش مشكلة عندك، إن أنت بس يعني أهَم حاجة إن أنت تف تكتسِب الثقة، تتنفس كده ك بعُمق قبل ما تخُش. آآ ت ت ت تدوّر على صديق مثلًا في الشغل زي صاحبك اللي معاك ف زميلك ده. م تخلّيه بقى، طب ما إيه رأيكم يا جماعة نتغدّى مع بعض النهاردة؟ اطلع معاهم، اتفسّح آآ آه، آه. الحاجات دي كلّها، هتقلل القَلَق فعلًا.
أنا فكّرت آه. فكّرت وخصوصًا إن طيب، يعني أنا كلامك بيأكّد نفس الفكرة اللي جات في بالي، وخصوصًا مع ال2 زمايلي اللي موجودين في ح في المكتب على الأقل كبداية. فأنا مُتشكّر ليك جدًا مُتشكّر ليك جدًا، وهاحاول معاهم هم مبدئيًا كبداية كده، وهابلّغك بالنتيجة إن شاء الله.
آه، هتعَمّق علاقتك معاهم آه. العفو العفو. أنا تحت أمرك في أي وقت، شكرًا ليك.
شكرًا.